Tao. Ale kalau sekarang, eee, justru mungkin agak bergeser ya, eee, sekarang udah lebih kayak ke teman gitu kenapa karena, eee, bukan berarti kita aja enggak jarang ngobrol dengan keluarga, tetapi teman kita kan sudah semakin beragam ya, gitu. Maksudnya kayak tadi aku bilang ada teman, eee, eee, dari versi sekolah, ada teman di pekerjaan, ada teman di tongkrongan, istilahnya kita sudah bu punya atau di komunitas gitu banyak gitu, jadi semakin banyak eee, sharing cerita yang berbeda, eee, be ketemu lebih banyak kepala, eee, pemikiran dan segala macam sehingga, eee, lebih banyak lagi nih yang bisa kita ambil, eee, hikmahnya atau misalnya, eee, pelajarannya dan, eee, bisa kita, eee, jadikan sesuatu ye dalam, eee, pencarian makna kehidupan gitu buat kita. Misalnya. Eee, kalau dari yang, eee, eee, beda generasi gitu ya kalau dari generasi yang sekarang yang generasi Z itu mereka lebih kayak enggak suka tinggalin udah, enggak usah pertahanin ketika enggak enggak enggak enggak enggak ada valuenya menurut kamu. Nah itu kan lebih ke mereka. Tapi misalnya kalo, eee, eee, generasi sebelumnya gitu atau misalnya, eee, yang kelahirannya 80-an 80 awal yang, eee, eee, udah lebih dewasa kan mereka bilang enggak semua hidup ini tuh bagaimana yang kita mau, tapi bagaimana kita ikut, eee, apa namanya menyesuaikan diri sehingga, eee, jarak yang tadinya jauh bisa di, eee, di didekatkan kayak gitu jadi enggak, enggak ada tuh semua sesuai dengan maunya kita, le -mungkin lebih ke sana gitu jadi kayak tinggal pinter-pinternya kita gitu, eee, apa namanya. Nga eee, mengambilnya gitu, jadi kalau ditanya sekarang lebih banyak yang ngasih makna tuh yang gimana lebih ke kayak, eee, pertemanan si hilan dan sosial, eee, dibandingkan keluarga gitu, tapi keluarga tuh pentingnya karena pondasinya udah dari keluarga, gitu.
Hmm, iya, iya. Mhm. Betul. Hmm, oke, oke. Ala betul, hmm, hmm. Hmm, iya. Oke. Ah, iya, iya. Ah iya, hmm, hmm. Iya, betul sih Kak, jadi i itu memang masuk akal sih kar karena memang seiring dengan perkembangan waktu ya Kakaknya, juga bertambah dewasa ya sehingga ke pertemanan itu menjadi suatu hal yang lu lumrah ya, Kak. Nah jadi betul gitu kan bertemu dengan berbagai macam teman, dengan beragam latar belakang dan juga beragam, eee, sifat kali ya jadi dengan sifat seperti ini harus gitu, iya.
Mhm. Betul. Mhm. Yes. Betul, kepribadian semuanya tuh kayak beragam banget gitu.
Ah iya, nah menanggapi keberagaman sifat dari pertemanan itu Kak, pernah enggak sih ada seseorang atau beberapa orang gitu Kak, yang awalnya cuma lewat sebentar cuma kenalan biasa di hidup Kakak, tapi malah justru memberikan dampak makna yang paling besar tuh ada enggak, Kak?